คนที่ไล่นี่คือใครเหรอคะ? คือพี่สะใภ้เหรอคะ?
เป็นพี่ชายค่ะ แต่ว่าพี่สะใภ้เขาก็จะแบบเหมือนออกความคิดเห็นว่า "อ้าว แล้วถ้าเราไปแล้ว แล้วใครจะขับรถให้พี่สะใภ้ไปทำงานล่ะ?" ไรแบบเนี้ยอะค่ะ
อ๋อ เข้าใจแล้ว คือพี่ชายเขาโมโหว่า ถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ย ทางพี่สะใภ้จะไม่มีคนขับรถให้ แล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย รถเนี่ยเป็นชื่อใครเหรอคะ? ที่คุณ อ่า ที่คุณอาซื้อให้เนี่ย เป็นชื่อใครเอ่ย?
จริง ๆ แล้วเป็นชื่อของคุณแม่ทั้ง 2 คันค่ะ